Eee, penyebab kenapa orang tuh jadi percaya gitu dan biasanya nih ya, eee, biasanya judul yang emang provokatif tuh, lalu misalnya yang emosional yang emang sering kali itu menggugah reaksi orang tuh tanpa orang be tanpa berpikir panjang gitu, misalnya judulnya capslock langsung.
Benar. Mhm? Nah. Iya. Nah, itu tuh. Jadi kan orang mau nggak mau tuh pasti tertarik ya, Mas, ya?
Gitu, at Betul.
Gitu, waduh.
Tertarik dan emang, ya eh, apa ya, eee, percaya gitu, tanpa mikir panjang, gitu.
Mhm? Mhm. Bener. Nah, ngomongin soal ini nih Mas, berita palsu, eee, Mas, pernah nggak sih punya pengalaman atau mungkin teman-teman atau orang-orang di sekitar Mas, nih yang, eee, terpancing sama berita palsu? Ada nggak kira-kira?
Mhm. Hmm. Mhm mhm.